Ừm, thật ra thì công việc của mình nó cũng áp lực, tại vì mình cũng làm cũng có những cái KPI, rồi cũng có những cái target mà cần đạt được chứ không phải là thích làm gì thì làm. Ờ, nhưng mà thật ra thì mình thấy là mình cũng làm trong sức của mình, nó cũng không có tới mức là, kiểu như là, mình mình không có làm nổi hay là mình quá áp lực tại vì mình không có theo kịp á, thì mình vẫn làm được nhưng mà nói là không có áp lực thì hông phải. Còn đối với lại cái công việc làm thêm thì tùy theo mình thôi, là mình muốn làm thì mình làm, còn mình muốn nghỉ thì mình nghỉ, nhưng mà mình thấy nó cũng cũng là một cái niềm vui của mình á. Mình thấy cái công việc đó mình cũng thấy hứng thú và như mình cũng chia sẻ là cái việc mà mình bận rộn và mình tạo ra giá trị thì đối với mình đó cũng là một cái niềm vui á.
Ừm. Ừm. À. Ừm. À, rồi Ừm. À, rồi. Ừm, vậy thì nhá, tức là khi mà bạn, à, bạn đi làm như vậy ấy thì bạn có cảm giác là bạn có muốn nghỉ ngơi không? Tức là, bạn chỉ, gọi là, muốn nghỉ nhé, còn chưa mình chưa hỏi là bạn sẽ muốn khi mà nghỉ đấy thì bạn sẽ muốn làm gì? Ừ.
<laughs> Ừ, mình thấy cơ thể mình nó mệt mỏi, thật sự là công bằng mà nói một câu là như vậy đó. Có nghĩa là về mặt tinh thần thì mình thích bận rộn, nhưng mà cơ thể mình nó mệt mỏi. Bằng chứng là cái khuôn mặt của mình nó khá là ừm, kiểu như, nhìn vào là cảm thấy rất là mệt mỏi á. Ờ, ừm, mình cảm giác là mình bị thiếu ngủ, rồi, mình không có những cái ngày nghỉ thật sự chất lượng á, mình nghỉ mà mình cứ áp lực về mặt công việc á, thành ra nó là, ờm, kiểu như, cảm giác lúc nào mình cũng bận rộn hết, mình không có một cái thời gian mà để thư thái đầu óc, và và đó, rồi chưa kể là mình mình làm việc mà mình hông nghỉ ngơi như vậy thì cái làn da của mình nó là một cái dấu hiệu rõ ràng nhất để có thể nhìn thấy á là nó nó không được như trước nữa, mình hiểu, mình thấy cái điều đó rõ ràng luôn. Nhưng mà ừm, nhưng mà, kiểu như là, cứ cho phép bản thân mình nghỉ ngơi thì mình lại cảm thấy rất là áp lực.
Ừm, à. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, rồi, rồi, mình hiểu. Ừm, rồi, vậy thì nhá, tức là, ừm, ở tính cách của bạn ấy thì bạn sẽ thích theo, kiểu là, bạn, à, bạn đến những bạn thích như, kiểu là, đi du lịch hay là bạn thích như, kiểu là, ở nhà, gọi là, ừm, nghỉ ngơi ở nhà thôi? Hay là bạn bạn thích một cái hoạt động, gọi là, với cùng với mọi người hay là bạn chỉ thích một mình mình thôi?
Ừm, mình hiểu, mình hiểu. một cái người đi nghỉ ngơi thì mình không thích. À, thật ra ví dụ như cùng mọi người ra ngoài cũng được nhưng mà nhẹ nhàng không có bị ví dụ như là có thể đi đâu đó chơi, ờ, nghỉ ngơi chill chill nhẹ nhàng, nghe nhạc hoặc là uống cà phê ở những cái quán nó yên tĩnh thôi, đừng có di chuyển hay là hoạt động quá nhiều cũng như đừng đến những cái nơi mà nó ồn ào như là đi bar đi pub thì mình cũng, ờ, kiểu như, mình cũng không có thích lắm. Còn, ờ đó, còn ví dụ như nghỉ ngơi thì di chuyển cũng được nhưng với điều kiện nó không có mệt, nó không có ồn ào, nó không có xô bồ thì thì cũng được, đó.
Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ờ, còn một cái nữa mình muốn hỏi á là, tức là khi mà bạn về gia đình ấy, thì bạn có cảm giác là lúc đấy là bạn được nghỉ ngơi không? Hay là khi mà bạn ở cùng với gia đình của bạn ấy, thì bạn vẫn có cảm giác nó nó áp lực hay nó mệt mỏi gì không?